إيه الموضوع؟ قال له دي إحنا جات لنا ع عن طريق الmail support إن أنت قابلت حد من الclient عندنا وهو كان VIP وبتتفق معاه على شغل خارج الشركة، وأكيد اتقابلتوا، ودي صور أهي، وطبعًا الصور مقصوصة <laughs> من الشخص اللي صوّر، وده الصور إحنا عندنا proof للصور وكده، فأنا من حقي إن أنا كنت أتطّلِع على الصور دي.
آه، بالضبط.
فعرفت طبعًا المكان فين، والشخص مين، و كُلّ حاجة، ولمّا جات بقى ال
بس معقولة! يعني ليه الأذى يوصل للدرجة دي؟ يعني أنت أصلًا كنت بتتعامل معاه بصفو نِيّة إن أنت أصلًا موصَّله بيه علشان يدوَّر له على شغل، عشان يلاقي له فرصة مناسبة.
هو هو وصَّله بالطريقة دي. آآ أنت أنتِ أنتِ سؤالِك في الأول كان إيه؟ الصمت أحيانًا بيكون بيحكي أكتر من الكلام <laughs> أنا مش هاقدر أبقى مش هاقدر أرد لأن ده دي إجابتي، الصمت فأنا حبيت أقول لِك القصّة عشان فعلًا أنا سكَتّ ساعتها، لمّا هو الشخص ده
<laughs> أيوه. إمم. يعني أنت بجد ما حاولتش تواجهه؟
لأ، واجهتُه طبعًا، لمّا أنا واجهته هو قعد يضحك، يقول لي أيوه أنت كنت عايزني أعمل إيه يعني؟ أنت واحد اتقبَلت وأنا لأ. فبدأ الغِلّ والحقد
بالض بجد يعني هو رد عليك قال لك كده؟ لمّا أنت واجهته قال لك عايزني أعمل إيه يعني وأيوه، يعني اعترف!
آه، آه، آه، آه، آه بكل آه، عايزني آه طبعًا، قال لي: "عايزني أعمل إيه يعني؟ أنت كنت عايزني أقف طول حياتي أقعد باتفرّج عليك وأنت ب ب واخد الشغلانة مني؟" لأ يعني إ آه، قال لي يا فيها إحنا الاتنين، يا فيها يا أخفيها زي ما بيقولوا كده.
ده بجد؟ معقولة!